Also ich fand eigentlich die Schule extrem gut, wo sie war. Also, hm, sie ist damals in der Grundschule noch auf 'ne Montessorischule gegangen, die ja auch sehr indis interdisziplinär so arbeiten und, äh, eben auch klassenübergreifend, altersübergreifend und so. Äh, das fand ich ziemlich toll.
Ach schön, mhm. Mhm. Toll, mhm. Ja. Mhm. Mhm, war das, ähm, mit dem Maria Montessori war das 'ne bewusste Entscheidung oder wie kam das? Mhm.
Ja. Ja, ich mir war wichtig, <clears throat> dass sie nicht in so 'nem traditionellen Schulsystem, äh, groß wird. Weil ich das zu wenig flexibel f empfinde für eben die die Unterschiedlichkeiten, die so Kinder mit sich bringen. Und habe gedacht, so
Mhm. Verstehe, mhm. Mhm. Mhm. Absolut absolut verständlich, mhm.
Mhm.
Okay und wa
Habe so gedacht, sie wäre da besser aufgehoben in so 'nem System, wo auch direkt viel mehr Eigenverantwortung mitgegeben wird.
Sehr schön, ja. Warst du denn persönlich selbst auch auf so 'ner Montessorischule oder
Ne, überhaupt nicht. <chuckles> Also ich hätte es mir gewünscht. Genau, im Nachhinein denke ich auch, wäre ich da viel, viel besser aufgehoben gewesen. Vielleicht eben auch deswegen. Ich, ähm, war nie so happy in der Schule. Also in der Grundschule ging's noch, aber im Gymnasium überhaupt nicht.
Das hättest du dir auch gewünscht. Mhm, mhm, verstehe. Ja. Ja. Ja. Mhm. Mhm.